Ja. Du, ich ich höre, du bist mit'm Fahrrad unterwegs. Jetzt machen wir mal 'n kurzes Gedankenspiel. Ähm, du bist, weiß ich nicht nagel mich nicht fest, 30.000 km mit'm Fahrrad gefahren und deine Fahrradhose ist durch.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
Könnte man ja denken, kann man reparieren mit'm Flicken drauf.
Mhm.
Machst du das dann? Okay.
Ja. Also, nach nach 30.000 km, ähm ja, ja, ähm, ne, die die Fahrradtour, ne, da würde ich da 'ne 'ne 'ne neue holen, ja, bei oder ich würde natürlich klar schauen, ja, wie groß ist jetzt konkret der der d d der Einriss da und und an welcher Stelle auch. Ist natürlich auch entscheidend, ist es 'ne strapazierte Stelle oder ist es vielleicht von 'nem Sturz, oder so was. Und dann und falls es jetzt wirklich so 'ne ja, kann man schon 'n 'n Flicken mal drauf machen, ja. Wieso wieso nicht? Aber wenn das jetzt absehbar ist, dass der dass der eh nicht lange hält oder so was, dann dann würde ich da eigentlich 'ne ne neue holen ja, 'ne neue Hose.
Ne, nagel mich nicht fest, ich weiß ja <giggles> du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Du hast am Anfang auch erwähnt, dass 'ne Standardisierung, ähm, hilfreich ist, ne, USB-C überall, oder eben speziell dafür. Ähm, bei den Handys beispielsweise beobachte ich, dass die meisten Handys technisch noch echt klasse sind, aber die Batterien immer mehr in die Knie gehen. Und die Batterien sind so unfassbar teuer, wenn man die nachkauft. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich die Kosten sind, die die Batterie kosten, sondern genau das, was du beschrieben hast, dass die künstlich hochgesetzt werden, dass man zum nächsten Modell greift. Glaubst du, dass da 'n 'n gesetzlicher Eingriff von von Erfolg wäre?
Mhm. Mhm. Genau, ja. Mhm. Mhm. Ja. Total, total, mhm. Natürlich. Ja.